ฮัลโหล สวัสดีค่ะ
โหลครับ สวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ สบายดีไหมครับ?
อา สบายดีค่ะ วันนี้ก็ออกไปเดินเล่นข้างนอกค่ะ ไปหาไรกินแล้วก็เหมือนกลับมา แล้วก็ ท มาทำงาน Work from Home อย่างเงี้ยค่ะ ช่ะ
อือ ๆ ครับผม
แล้วของคุณล่ะคะ?
ครับ ผมว่าวันนี้ก็ เอ่อ ส เสาร์ อาทิตย์ เนาะครับ แล้วก็ เอ่อ วันพักผ่อนสบาย ๆ ก็มีโอกาสได้ไป เอ่อ ทานข้าวมื้อกลางวันกับครอบครัวนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็กลับมาแต่แบบอากาศ ถุ่ม แถวบ้านผมมันยังแบบสวิง ๆ ยังไม่นิ่งเลย ผมว่ามัน มันตกช่วง ตอนแรกตกเยอะครับ พอกลับมาบ้านมันก็ไม่ตกแล้ว แล้วมันก็ร้อนแล้ว มันก็เลยแบบ โอ้โฮ ตอนแรกคิดว่าจะเย็น ๆ เหมือนเมื่อวาน แต่ก็ยังโอเคครับ ยังดีกว่าช่วง เมษาที่ร้อนจัด ๆ นะครับเนาะ ก็ถือว่าโอเคไม่เป็นไร เดี๋ยว เดี๋ยวรอมัน <chuckles> รอแบบว่า อ อากาศเข้าที่ ก็ ฝนคงจะตกหนักกว่าเนี้ย เยอะกว่านี้ นะครับผม
ค่ะ อา ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ
ครับผม
แล้ว แล้วอย่างเงี้ยค่ะ แบบว่าของคุณนี่แบบว่า ปกติแบบว่า เอ่อ ทำงาน แล้วก็แบบมี สมดุลยังไงมั่งอะคะ สำหรับแบบชีวิตอะค่ะกับงาน แบบว่าแบ่ง แบ่งยังไงบ้างคะ?
อืม อ๋อ ครับ ช เรื่องชีวิตกับงานใช่ไหมครับ? ครับ เฮ้ย ผมว่า โอ้โฮ แบบ ชีวิตกับงานนี่แบบค่อนข้างเป็น Topic ที่แบบคุยกัน พ เยอะเลย เนาะครับเนาะ ในยุคปัจจุบันนี้ ผมว่าก็ค่อนข้างสำคัญอยู่เหมือนกัน สำหรับผมก็พยายามแบบว่าบาลันซ์เหมือนกันนะครับ ผมว่าให้ ให้มันพอดี ๆ ว่า ทั้ง 2 ฝั่งนะครับว่า เออ ถ้ายี่ ถ้ายิ่งแบบของผมมีครอบครัว มีลูก มีเมีย อ่า มันแต่งงานแล้วอีก ก็เลยเหมือน อา อาจจะต้องบาลันซ์เนาะ แต่ถ้าเกิดว่า เฮ้ย ผมก็เห็นบางคนเหมือนกันที่แบบว่า เฮ้ย เขายังไม่ได้ โฟกัสไปที่ ช ครอบครัวอะไรมาก ก็อาจจะทุ่มงานเต็มที่ได้นะ ก็เลยแบบว่า เออ มันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ ของแต่ละคนเหมือนกัน แต่ถ้าทุ่มงานเต็มที่จนหนัก มันก็อาจ มันก็อาจจะมีผลเสียสุข สุขภาพอีกอะไรอีก มันก็ขึ้นอยู่กับ อยู่ที่ อยู่วิธีการจัดการนะครับ ไม่ เฮ้ย ของคุณไม่ทราบว่า คุณ ของคุณใช้วิธียังไงบ้างครับ? การจัดการระหว่าง เอ่อ ชีวิตส่วนตัวกับงานน่ะครับผม?
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อือ อืม ค่ะ ก็ส่วนตัวมองว่าแบบว่า เอ่อ การมีสมดุลน่ะค่ะ ชีวิตกับงาน ก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะว่าเหมือน ถ้าเกิดว่า เราแบบทำอย่างใดอย่างหนึ่งแบบเยอะเกินไปอะค่ะ แบบว่าไม่มีสมดุล มันก็จะทำให้แบบชีวิตเรา มันก็อาจจะเอนเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่ง ใช่ไหมคะ ก็ อย่างเช่น การที่เราแบบว่าทำงานมากเกินไป คือมีเงินเยอะก็จริง แต่ว่าก็อาจจะไม่มีเวลาที่จะได้แบบผ่อนคลาย ได้ออกไปข้างนอก ได้ใช้ชีวิตอะคะ ใช่ ก็รู้สึก ว่า เอ่อ การที่ทำงานหนักเกินไปก็อย่างที่คุณบอก มันก็จะมีปัญหาสุขภาพด้วยนะคะ อาจจะมีด้านปัญหา ด้านแบบว่าสุขภาพกาย แล้วก็สุขภาพจิตอะค่ะ แบบว่าก็ ทั้งคู่ก็สำคัญนะคะ แล้วก็ ถ้าเกิดว่าเรา เอ่อ บริหารจัดการเวลาไม่ดี เราเอาเวลาไปใช้กับเรื่องส่วนตัวมากเกินไป ใช่ไหมคะ
อืม ครับ อือ ๆ ๆ ครับ โอ้ ใช่ ๆ โอ้ ครับผม ครับผม อือฮึ ครับ อือ
คือเราก็จะเหมือนแบบว่า เอ่อ ไม่ ไม่ได้ทำงาน ไม่ได้โฟกัสกับงานมาก ก็ทำให้แบบว่า เอ่อ อาจจะแบบมีเงินไม่พอแบบว่า เป็น เป็นการที่แบบว่าเหมือนตึงเกินไป เดือนชนเดือน หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางครั้งก็อาจจะแบบว่าเป็นหนี้เป็นสินได้ เพราะว่าเราก็เอาเงินมาใช้ แล้วก็รายรับมันก็ไม่พอ ใช่ไหมคะ ก็รู้สึกว่า คือถ้าเราทำมันน่ะเยอะเกินไป มันก็จะไม่ดีอะค่ะ ก็ทั้งคู่ควรที่จะบาลันซ์กัน แล้วก็ ใช่ค่ะ ทำงานหนักก็ต้อง เอ่อ ใช้ชีวิต ช ส่วนตัวด้วย เพราะว่าไม่งั้นก็จะ มีปัญหานะคะ แบบว่าสุขภาพ หรืออะไร ก็ ควรที่จะทำควบคู่กันไปอะค่ะ ก็มีเวลาพักผ่อนด้วย อาทิตย์หนึ่งอาจจะทำงานสัก เอ่อ เหมือนที่เขาปกติอะค่ะ สัก 4-5 วัน แล้วก็ที่เหลือก็พัก อย่างเงี้ยนะคะ ก็ดีนะคะ หรือว่า
เออ ใช่ ๆ อือ อ้อ โอ้ ครับ อือ โอ้โฮ บาลันซ์ ใช่ไหมครับ? อือ ครับ อืม ๆ ครับ
การ การที่ส่วนตัวทำงาน Freelance อะค่ะ ก็คือ ก็ต้องบริหารจัดการชีวิตตัวเองอะค่ะ เพราะว่ามันไม่มีการแบบ ฟิกซ์เวลาทำงาน ใช่ไหมคะ ก็ อ อ ต้องแบบว่าไปข้างนอกบ้าง แล้ว ข ก็ถ้าเกิดว่ากลับมาก็ทำงาน หรือว่าอาจจะทำงานก่อนที่จะออกไปข้างนอก หรือบางวันก็อาจจะแบบทำงานเต็มที่ วันต่อไปก็ เอ่อ ไม่ต้องทำงานเลย ไรเงี้ยค่ะ ใช่ ก็ต้องแบบว่าดูว่า ตัวเองจะแบบใช้ชีวิตยังไง แล้วก็บริหารให้มันแบบพอดีอะค่ะ
อือ ครับ ใช่ ๆ ครับผม อือฮึ เออ ครับผม อา ครับ ครับ โอ้โฮ อันเนี้ย ผม ผมค่อนข้างเห็นด้วยกับที่คุณบอกมาเลยว่า เฮ้ย โฮ้โฮ ทั้ง เอ่อ ต้องบริหารให้สมดุล เนาะครับเนาะ เอ่อ งาน ถ้าเกิด เอ่อ ยิ่งของคุณยิ่งบอกว่าเป็น ถ้าเกิดเป็น Freelance น่ะ โอ้โฮ ต้อง ก็คือถ้าเกิดจะออกไปข้างนอก ก็ต้อง แพลน ก่อน เนาะครับเนาะว่า ถ้าเกิด เออ อ่า กลับมาแล้วเราก็ทำชดเชย หรือทำแบบว่า เฮ้ย ให้ได้ตามเป้านะครับ หรือ ซึ่งถ้าเกิดการที่แบบว่าไม่มีวินัยเลยอะ คึ นั่นแปลว่า เอ่อ คุณก็จะไม่เงินเพียงพออีก ใช่ไหมครับ ถ้าเกิด เฮ้ย คุณชิลเกินไป คุณแบบว่า อ่า งานคุณก็ไม่ตั้งใจ เงี้ย เออ ผมก็เห็นด้วยเลยว่า อ่า มันต้องพยายามทำให้สมดุลนะครับ เฮ้ย ของผมอะเคยเจอประสบการณ์เหมือนกัน บะ บางช่วงบางที่อะ โอ้โฮ ขนาดตอนที่เรา เราแบบว่าลานะครับ ลาพักผ่อน ลาอะไรไปแล้ว ก็ยังโดนแบบตามงานตลอดแบบว่า เออ อันนั้นน่ะ ผมก็รู้สึกว่า โอ้โฮ ไม่ค่อยโอเคเลยว่า ขนาดแบบ เออ ช่วงที่เราลา ขนาดเราบอกแล้วว่า "เราลา" เออ หรือยังไงก็ ก็มาตาม มาบีบ มาคั้นว่า "เฮ้ย ต้อง ต้องตอบให้ได้เดี๋ยวนี้ ตอนนี้เลย" อะไรแบบเนี้ย ผม ผมก็มองว่า เฮ้ย อันเนี้ย มันก็ ซ มันดูแล้วมันไม่ค่อยโอเค ไม่ค่อยแบบว่า อ่า respect หรือว่าอะไรกัน ใน ในแง่ว่า เฮ้ย อ่า ถ้าเกิดคุณแบบว่า เฮ้ย ให้ลูกน้องลาไปแล้ว คุณก็ต้อง เฮ้ย ลอง ลองหาคนแทนด้วย ร หรือเปล่า หรือว่าม หาแล้วไม่ได้แล้วยังไง คุณก็ต้องน่าจะมีแบ็กอัป แพลน อีกหรือเปล่า อะไรแบบเนี้ย ผมก็ว่า เฮ้ย การที่ให้แบบว่าจะทำให้งาน หรือทำให้ชีวิตส่วนตัวมันสมดุลน่ะ บางทีมัน โอ้โฮ มันไม่ได้ มันก็ มันก็ไม่ง่ายมาก แต่ก็เข้าใจในฟีลบาง บางคนที่อาจจะเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกัน เนาะครับเนาะ ว่าสมมุติว่า เขาก็จะ โอ้โฮ ห่วงหรือว่า panic ไปหมดเลยว่า เหม่อ เฮ้ย งานมันเป็นยังไง จนเขาแบบว่าอาจจะจัดการ ม ระหว่างชีวิตส่วนตัวหรือว่างานได้แบบ <tsk> มันได้ไม่ดีมาก มันก็อาจจะเอนเอียงไป ผมว่าส่วนใหญ่ที่เห็นก็อาจจะเอนเอียงไปทางงานกันค่อนข้าง เยอะเลย เพราะด้วยความ อ่า ความเครียด หรือว่า อ่า ภาระหน้าที่รับผิดชอบ เนาะครับเนาะ อันเนี้ย มันก็เห็นเป็น ที่เป็นตัวอย่างอยู่เหมือนกัน ที่ผมเห็น นะครับ ในเรื่องสมดุลนะครับผม
อา อา ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือ ยังไงคะ? อือ อา ค่ะ อือ ค่ะ อา ค่ะ เออ ค่ะ อา ค่ะ อือ ค่ะ อือ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อา ของคุณทำงานบริษัท อ เอ่อ ไทยเหรอคะ? ทำไมเขาถึงตามแบบ ตอนวัน วันลาค่ะ?
อือฮึ อือ เออ มันเคยมีที่หนึ่ง เคยมีที่หนึ่ง นะครับ เป็นบริษัทไทยเลย เป็นแบบฟีลแบบนี้เลย ตอนนั้น ตอนนี้ไม่อยู่แล้วครับ <chuckles> ครับ เข้าใจเลย ใช่ไหมครับว่ามัน ว่ามันเป็นแบบนี้ อะ ก็แสดงว่ามัน มันก็ขึ้นอยู่กับพวก คัลเชอร์ เนาะ พวกแบบ เออ อ่า แนวคิด หรือว่าวิสัยทัศน์ หรือ เบเนฟิต ต่าง ๆ ของทางบริษัท ผมก็ เอ่อ แบบเนี้ย มันถือว่า "เอ๊ แบบนี้มันไม่ ไม่ ไม่โอเคในการทำงาน" แล้ว ซ สุดท้ายอะ ไอ้ที่ทำงานนั้นน่ะ มันก็มีคนลาออกค่อนข้างเยอะ มันก็อย่างที่ทราบไปเลยครับว่า เฮ้ย พอปัญหาหนึ่งเกิดขึ้น แสดงว่า ปัญหาอื่น ๆ ต่าง ๆ อะ คุณก็คงจะจัดการได้ไม่ดีพอ แบบเนี้ย มันก็ มันก็ค่อนข้างแบบต่อเนื่องเป็นดอมิโนเหมือนกัน เป็น ถ้าเกิดเราไปเจอแบบ เอ่อ งานที่ทำงานเป็นประเภทแบบเนี้ยครับผม ครับ ครับ
เออ อ๋อ ค่ะ ๆ อา ค่ะ อืม ค่ะ อือ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ อ๋อ เข้าใจเลยค่ะ แล้ว แล้วอย่างคุณเคยแบบว่ารู้สึกว่า งานอะค่ะหนักเกินไปไหมคะ? แบบว่าจนมีผลกับสุขภาพอะค่ะ หรือความสุขอะค่ะ มีบ้างไหมคะ?
ครับ อือ ผมว่ามันก็มีนะ อย่างที่ที่ผมยกตัวอย่างอันเมื่อกี้อะ ผมว่า ว่ามัน อือ มัน เรา เราทำเราว่ามันไม่แฮป มันไม่แฮปปีเท่าไรแล้วครับ มันก็ เอ่อ มันก็พาล อือ โอ้โฮ พาลหงุดหงิดเนาะ เพราะว่าพาลหงุดหงิดไป เฮ้ย ก็ โอ้โฮ ทีเราแบบ เราขอลา ทำไมลาแล้วเราก็แบบไม่สบายใจ ต้องมานั่งตอบงาน มานั่งทำงานอีก แล้วอย่างเงี้ย มันก็เลย เฮ้ย แบบเนี้ย มันเลยรู้สึกว่า อืม กระทบสุขภาพจิต แล้วบางทีอาจจะ เฮ้ย เราอาจจะแบบ เออ นอนไม่พออะไรอีก ก็อาจจะส่ง ก กระทบสุขภาพกายต่อก็ได้นะครับ ไม่ทราบของคุณมีไหม มีเคสแบบนี้บางไหมว่า เคยเจอ? ครับ
ค่ะ อือ ค่ะ อา ค่ะ อืม ก็ ก็มีบ้างค่ะ ใช่ ก็บางครั้งก็รู้สึกว่างานมันหนักเกินไป แบบว่าโหมงานแบบหลายแบบ บางครั้งบางวันก็เป็น 10 ชั่วโมง อย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่าแบบ เอ่อ พองานมันเยอะไป ทำติด ๆ กันหลายชั่วโมง อย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่า สุขภาพเราอะมันก็จะไม่ค่อยดี แบบว่าร่างกายเราก็จะไม่ค่อยไหว แบบว่ามีความเหนื่อย มีความแบบว่าล้า แล้วก็ รู้สึกว่าแบบอยากที่จะแบบว่านอนเยอะ ๆ เลย หลังจากแบบวันนั้น ไรเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขค่ะ ใช่ ก็ ก็คือรู้สึกว่าแบบบางครั้ง ก็ต้องแบบว่าอาจจะแบ่งการทำงาน หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ให้มันแบบว่าไม่เยอะจนเกินไปภายใน 1 วัน อย่างเงี้ยค่ะ ก็ รู้สึกว่า คือทำงานเยอะไปบางครั้งมันก็ เงินมันเยอะก็จริง แต่มันก็ไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นน่ะค่ะ ใช่
อือ อือ อืม อา ใช่ ๆ อือ ๆ ๆ อือ ๆ เออ ก็ อืม อืม ครับ อืม ๆ อือ ๆ ครับ ครับ เฮ้ย แล้วก็ อ่า มันมีอีก เวย์ อือ เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจ ผมว่าแบบ เฮ้ย ไอ้ยุคเนี้ย ที่แบบว่า <tsk> เทคโนโลยีมันเยอะเนาะ เราทำงานได้ทุกที่อะ โอ้โฮ ผมว่า งานกับสมดุลมันก็ มันก็แบบดีแบ่งยากเหมือนกัน แต่- แต่ส่วนตัวผมอะ ผมมองว่า ก็ขึ้นอยู่กับองค์กรเหมือนกัน เนาะครับเนาะ ว่า เฮ้ย ถ้าเกิดคุณมี Policy ที่เป็น ที่คุณออกแบบได้ดี ๆ อะ หรือว่า เอ่อ มี คัลเชอร์ ที่ดี ๆ อะ คุณน่า เอ่อ เวลาที่แบบพนักงานเขาแบบ เอ่อ ลาไป คุณก็จะสามารถแบบ อ่า มีแบบ หรือว่ามีแบ็กอัปคนที่อื่นที่ช่วยทำ ทำงานแทนได้ หรือ เฮ้ย ถ้าเกิดคุณแบบว่าสร้างบรรยากาศที่ดีจริง ๆ อะ พนักงานหรือลูกน้องบางคนอะ เขาแบบ อ ก็ ตอนเขาลาไปหรือเขาอะไรอะ เขาก็เต็มใจจะตอบด้วย ผมว่ามัน มันมีทั้ง 2 มุมเลยอะ ไม่แน่ใจของคุณคิดว่าเป็นไงบ้างใน ใน ในเรื่องเนี้ย?
ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ อืม อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อา จริงด้วย ค่ะ ก็ส่วนตัวก็คิดว่าเทคโนโลยีสมัยเนี้ยนะคะ ก็ทำให้แบบว่าเราทำงานได้ทุกเวลานะคะ ทุกที่ด้วย ก็ ก็อาจจะแบบว่า คือมองไว้ 2 มุมอะค่ะ ก็ คือ ก็คือมุมหนึ่ง ก็คือแบบว่าเราอาจจะเอา เอ่อ โน้ตบุ๊กอะค่ะ ไปทำ ทำงานที่ไหนก็ได้ แล้วเราก็เที่ยวไปด้วย ก็ทำให้แบบว่าเราได้ใช้ชีวิตด้วย ในขณะที่แบบว่าเราก็อาจจะนั่งทำงานไปด้วย แบบ อย่างเช่น แบบว่าริมชายหาด หรืออะไรเงี้ยนะคะ ก็รู้สึกว่ามันก็ มันก็ทำให้แบบว่ามี มี เอ่อ เวลาในใช้ การใช้ชีวิตด้วย แต่อีกมุมหนึ่งก็คืออาจจะแบบว่าด้วยความที่เทคโนโลยีมันก็ครอบคลุม ใช่ไหมคะ อาจจะบางครั้งมันเป็นวันหยุดของเรา หรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อาจจะมีแบบบางบริษัทที่แบบว่าตามงานว่าแบบ เออ แบบช่วยทำตรงนี้ให้หน่อย แบบว่าแก้ตรงนี้ด่วน ๆ ไรเงี้ย ก็รู้สึกว่า
ครับ อือ อา อืม ๆ ใช่ ๆ ครับ อือ อา อืม อือ อือ ๆ ครับผม อา ครับผม ครับ ใช่ ๆ เออ ๆ
มันก็ทำให้เราอะมีสมดุลชีวิตอะค่ะน้อยลงนะคะ ก็รู้สึกว่าเหมือนจริง ๆ แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับ เอ่อ บริษัทด้วยว่าเป็นยังไง ใช่ค่ะ ถ้าเกิดว่าเขาแบบว่า เอ่อ เคารพ เกี่ยวกับ เอ่อ การใช้ชีวิตส่วนตัวอะค่ะ เขาก็จะไม่ ไม่มาทำอย่างงี้ ซึ่งส่วนใหญ่แบบว่าถ้าเป็นทางแบบว่าวัฒนธรรมตะวันตกอะค่ะ ก็คือ ถ้าเกิดว่า ทักมาตอนแบบว่าหลังเลิกงาน หรือว่าแบบว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เงี้ย เขาก็จะไม่ตอบนะคะ ใช่ ก็คือ นั่นแหละค่ะ ก็รู้สึกว่าเหมือน
อืม ครับ อา ใช่ ๆ เออ ครับ อืม อืม ๆ ครับ อืม อืม ครับผมครับ
ก็ แล้วถ้าเกิดว่าบริษัท ให้ ให้-ให้ความ เอ่อ สำคัญกับ
เออ
การให้เวลาส่วนตัวอะค่ะ เขาอาจจะแบบว่า อา โอเค ยูไป Work from Home หรือว่า Work from Anywhere อย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็ดีนะคะ แบบบางครั้งเราก็ไปเที่ยวด้วย แล้วก็เอางานไปทำ อย่างเงี้ยค่ะ ก็ได้เที่ยวด้วยในตัว ค่ะ
ครับ อืม ๆ ๆ อา ๆ ครับ ๆ เออ ๆ ๆ ครับ เออ เห็นด้วย ๆ ครับผม แล้ว เอ่อ ผมก็เห็นแบบ หลัง ๆ เนาะ บริษัทที่แบบว่าตระหนักถึงไอ้เรื่องแบบ Work Life Balance น่ะ เขาก็พยายามแบบให้ ให้ เบเนฟิต พนักงานเหมือนกันเนาะ เช่น เอ่อ มีเป็นไฮบริดบ้างเนาะ Work from Home Work from Anywhere ผสมไป ซึ่งผมก็มองว่า เออ ค่อนข้างดีเนาะ มันจะดีกว่าพวกที่ บริษัทที่ยังแบบว่า "เฮ้ย ไม่ได้เดี๋ยวนี้คุณต้อง อ่า on-site 100%" หรือว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไร จะขอ Flexible นิดหน่อย ขอ เอ่อ ทำที่บ้านบ้างก็ไม่ให้ อะไรเงี้ย ผมว่าถ้าแบบมันตึงกันเกินไปอะ สุดท้ายแล้วอะพนักงานก็แบบทำงานด้วยไม่ ด้วยไม่แฮปปี ใช่ไหมครับ หรือว่าสุดท้ายมันก็อาจจะเป็น หนักสุดก็ลาออก ซึ่งผมว่าสุดท้ายแล้ว ผลเสียมันก็ตกไปอยู่ที่ กับบริษัทอยู่ดี ต้องหาคนใหม่ มันก็วน loop อย่างงี้เรื่อย ๆ อ แล้วผมมองว่า เฮ้ย พอยิ่งยุคปัจจุบันคนก็ บาง บางคนหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ ๆ ก็อาจจะเลือก เลือกงานจากไอ้พวก อ่า ไอ้พวก คัลเชอร์ ขององค์กร เบเนฟิต ต่าง ๆ ล ตรงนี้ชัดเจนเลย เนาะครับเนาะ เออ ผมก็ว่าแบบประเด็นนี้ มันก็ค่อนข้างสำคัญกับยุคนี้เลย ในมุมมองผม ครับผม
ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อือ ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ อา ใช่ ๆ เพราะว่าเด็กยุคใหม่ เขาไม่ได้ เอ่อ Gen ใหม่อะค่ะ เขาก็จะไม่ได้แบบว่าเหมือนทำงานแบบ โอ้โฮ ถวายหัวแบบว่าทำไปเลย 20-30 ปี เหมือนยุคแบบว่า Gen Baby Boomer หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เขาก็ให้ความสำ ค สำคัญกับการมีชีวิตส่วนตัวด้วยอะค่ะ เพราะว่า เอ่อ งานมันก็คืองานน่ะค่ะ แต่ว่ามันไม่ใช่แบบทุกอย่างในชีวิตขนาดนั้นน่ะค่ะ
ครับ อืม อือ อือฮึ ครับผม อืม ใช่ ๆ
ใช่ ก็รู้สึกว่า มันก็สำคัญมากกับการมีสมดุลในชีวิต แล้วก็ เอ่อ งานน่ะค่ะ ก็ต้องบาลันซ์กันนะคะ
อืม เพราะฉะนั้น เออ อืม อา ใช่ ใช่เลย ก็ อืม เออ ผม ถ้าเป็น ผม เออ ผมก็แบบ ถ้าผมเป็นหัวหน้านะ ผมก็ ล จะลองพยายามมองในมุมแบบลูกน้องเลยว่า เด็ก อ ที่เป็นรุ่นใหม่ ๆ เหมือนกันว่า เฮ้ย เออ บาง บางทีอะ เฮ้ย เรา ที่เราแบบ เอ่อ ปฏิบัติกับเขามัน มันโอเคไหม อะไรยังไง นะครับผมนะ อันนี้ ครับ ก็มด ก็คิดว่าวันนี้แบบ โอ้โฮ ดี สนุกแล้วก็แบบว่ามีความรู้มาก ๆ ที่แบบได้มาแลกเปลี่ยนแบบในเรื่องแง่มุม ในเรื่องของ เอ่อ Work Life Balance สมดุลชีวิตกันนะครับผม
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ อือ ค่ะ โอเคค่ะ ก็ไว้มีโอกาสหน้า ไว้คุยกันใหม่ใน Topic อื่นนะคะ
ครับ ได้ ๆ ครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ
ค่ะ ไงวันนี้สวัสดีค่ะ